Ah, yung para sa akin talaga yung kamangha-mangha yung nakita ko sa ano, sa Baler, yung napuntahan naming falls. Kasi ayun, never pa ako nakapunta sa falls. Tapos nung unang punta namin dun, parang sobrang na-excite talaga ako kasi ayun pwede kang, ah, tawag dito, pumunta rin sa baba ng falls. So ayun, medyo natuwa ako, kasi iba yung so iba yung lamig ng tubig sa ano, ilalim ng falls dahil parang punong-puno ng ano, ng yelo, sobrang lamig. Oo, so
Mm. Ay, ang ga Mm. Ah, oo. Mm. Ay, talaga? Talaga sa ko rin, di pa ako nakakapunta ng falls, eh.
Kaya nga. So ayun para sa akin, namangha talaga ako kasi parang, ah, sobrang clear ng tubig tapos sobrang lamig, ah, may limitasyon pa rin kasi mahirap na baka bagsakan ka ng falls, 'di ba? Pero may ano time na sobrang kaunti na lang talaga, pwede ka rin talagang lumapit kahit papaano, mag-picture ganyan, kasi hindi naman ganun kataasan yung ano, yung bagsak ng falls. Pero ang ganda talaga ng ano ng scenery ganyan, sobrang lamig ng tubig, tapos yung amoy pa ng ano, amoy na amoy sobrang, ah, kalikasan talaga, eh, oo. Halatang al maamoy mo pa lang Oo.
Mm. Ay, oo. Mm. Ay, oo. M Mm. Oo. Oo, nga, eh. Mm, mi Oo, yung parang ano siya, yung amoy ng tubig.
Maamoy mo na nasa ibang ano ka talaga lugar ka, ayan.
Ay, ang ganda naman no'n, pati yung tunog 'no? Parang ano siya, parang maririnig mo sa mga meditation, yung mga su-shush ganun. <chuckles>
Tama ka. Kaya nga, eh. Kumbaga, tawag dito, 'pag nag-video ka, yun lang yung maririnig, eh, kasi ang lakas din talaga nung bak bagsak ng ano, eh, ng tubig, eh.
Ah, nakakatuwa naman 'nun.